آه، ده يعني أتكلّم معاهم بهدوء تقصد وكده، و و و و واقول لهم إن ال ال الكلام اللي أنتم بتقولوا ده بي بيزعلني وكده، والله هي فكرة يعني حتة النقاش وإن الواحد يتناقش معاهم دِيّة، أنا ما جرّبتش أنا في كل مرّة بصراحة اد الغضب بيعميني و وضيقتي من كلامهم وكده، بس أنت نبهتني لحاجة كويسة والله في وِسط كلامك كده وقُلت لي هُم يمكن هُم عشان نظامهم قديم شوية، وهُم من من من جيل أقدم فليهم تفكيرهم وليهم طريقتهم اللي اللي اللي اللي هي بيفكروا بيها دِيّة، وهي مش متوافقة مع فعلًا مع حتة ال تفكير الواحد أ أنا أنا يمكن سني أنا سني شباب مش مش مش عجوز أوي ولا صغير أوي، ولكن أهو شباب يعني و وعارف طبعًا في كل حاجة دلوقتي وشايف الدنيا شغالة ازاي، وشايف حتى يمكن حتة في الشغل إن ممكن الواحد يشتغل شغلانة بسيطة جدًا على الإنترنت في وقت صغيّر بيحقق فيها أرباح وفلوس كويسة عن الواحد لما يقعُد في وظيفة يعم أنا أ كان حقي فعلًا اقول لهم الحكاية دي، أشرح و و و وجهة نظري، اقول لهم إني في وقت صغيّر ممكن اعمل فلوس كتير عكس إن أنا لو قعدت في وظيفة أ طول حياتي مش هاعرف اعمل فيها فلوس وحيبقى راتب ثابت ص صغيّر وكده، فكرة النقاش اللي أنت قُلت عليها دي آه.
أيوه. إمم. بالضبط آه، يعني هو أنت زي ما أنت قُلت كده آه، أي التحول بقدر الإمكان كده آآ، لمّا ي ينتقدوك بإسلوب معيّن أنت مش حابه أو أو شايف إن هو هيخرّجك عن شعورك، أولًا كده ت تحاول بقدر الإمكان آآ، يعني تهدّي نفسك ما تردش رَد مباشر لأ، آآ، تسكت كده و و وتغيّر بقى الموضوع عارف أنت لما تلاقي حد ساير قدّامك كده وأنت تروح قايل كلمة لطيفة فهو أ يهدا كده زي البركان بالضبط، هو ده بالضبط ال يعني أمثل حَل إن أنت تروح ت تلاقي هُم مثلًا تقول لهم طب أنا هافهمكم، أنا عارف إن أنتم مثلًا ممكن يكون الموضوع ده جديد بالنسبة لكم، بس والله بصوا اللي بيحصل 1، 2، 3 وأنا لو اشتغلت الوظيفة هابقى باقبض كذا، كذا، كذا، وباشتغل عدد ساعات عمل كذا، كذا، كذ، ا إنّما لو اشتغلت أونلاين هيكون القبض كذا، كذا، كذا ويعني فاهم؟ تبدأ بقى ت تفهمهم أصلًا أصلًا أنت داخل على إيه أو بتعمل إيه. بالضبط بس طبعًا بالأسلوب الإيه اللي هو ال الهادي. آه، آه، طبعًا، طبعًا يعني.
اهم. فهمتك آه. آه، المبررات دي بقى وكده، آه. آه. اللي يليق بيهم طبعًا.